Ой, ты знаешь, вот я пришла к тебе прийти, поделиться, рассказать о своих чувствах, э, что у меня вот тут э, набурлило в в голове, как я чувствую себя, особенно вот в последнее время что-то вот, э, нахлынуло, накатило. Вот так вот это чувство, что я себя ловлю на том, что сравниваю, э, себя с другими, э, своих детей, с други с успехами других детей. Э, м, вот думаю, это такая ещё тенденция ещё была у меня в моём детстве. То есть моя мама сама была преподаватель, она, э, всегда ставила в пример: "Вот вы должны быть вот такими, вот такими. Вот, например, как эта девочка. Вот такая отличница". Или: "Вы должны показать, что вы такие т и т и вот вы, у вас такие оценки, и вы поступили в такой университет". Но, в принципе, это хорошая такая вещь, когда есть такая амбиция, э, занять место в обществе. И вот теперь я чувствую, что это продолжается и у меня у самой, ну, уже там разветвляется. Я живу в такой стране, где достаточно, ну, высокий уровень жизни, и люди ну, как-то, э, они обсуждаются: м, кто купил, м, какой дом, э, где они купили дом, в каком районе, как они его, э, сделали, м, обновили, и кто-то в вложил в инвестицию там или инвестиции в недвижимость в другой стране. То есть это обсуждается. Э, больше это со стороны, э, окружения моего мужа. И я
Ну понимаю. Так.
И я себя ловлю на том, что я начинаю сравнивать. А что, например: а вот та семья, они вот купили вот такой-то такую квартиру на будущее своим детям. Или там они вот вложили там. И я чувствую, я, э, я чувствую, что я расстраиваюсь. Что вот, а вот мы, а мы вот так не сделали. А мы, например, вот в то время, когда цена на недвижимость была тако мы это не купили с мужем. И вот вот такое вот у меня иногда неприятное ощущение бывает.
Так, понятно. Ну да, я понимаю, действительно, и ощущение неприятное, и, в принципе, сравнение себя с другими может, э, вызвать какое-то, ну, даже чувство такого беспокойства. Да, э, что с нами не так? Почему мы не настолько хороши, э, как хороши другие? М, слушай, ну ещё и с учётом того, что вот я услышала, что ись и в детстве тебя сравнивали. То есть у тебя изначально, да, как бы на протяжении всей твоей жизни в тех или иных сферах идёт сравнение тебя с другими. Либо сама себя сравниваешь, либо, ну вот, в детстве тебе ещё и мама, да, сравнивала тебя. М, то есть у тебя такое на протяжении всей жизни, такая привычка, скажем, да, образовалась- сравнение. Да, я поняла. Давай мы попробуем разобраться, и, может быть, эту привычку как-то, м, э, скажем, уровень её снизить было бы неплохо. Да, я так понимаю, для тебя. А, скажи, пожалуйста, а ты вот, э, больше замечаешь, что ты себя сравниваешь вот именно в бытовом плане? Или ты сравниваешь себя, например, и в рабочем коллективе? И, допустим, э, какая ты, допустим, там жена, да. Но вот сейчас ты не учишься, но у тебя семейные, да, какие-то вещи есть, может быть, дети. То есть ты, в принципе, себя сравниваешь во всех сферах своей жизни? Или это какая-то одна сфера, которая вот тебе достая доставляет беспокойство?
Мгм. Мгм. Мгм. Да, да. Вот это больше, эм, бытовая сфера, вот именно материальная сторона: м, недвижимость, машины, э, и н в каком районе, престижность района. И вот ещё теперь я начинаю это делать с моими детьми. То есть, э, я сравниваю, э, а, у кого дети, у кого лучше учатся, кто на какие кружки ходит, а, у кого какие-то там вот, например, у моего сына уже начались восточные единоборства. И, м, пока соревнований у них ещё нету, но они демонстрируют свои навыки, техники, чему они учатся. Я уже сижу и сравниваю, э, и я, конечно же, у меня такая цель. Мой сын самый лучший, самый сильный. Вот сейчас он покажет самую лучшую технику ката в каратэ. И я и я чувствую, что я начинаю с сравнивать. Э, я, конечно, радуюсь. Я очень радуюсь, когда, э, хорошие отметки, когда их хвалят, я этому радуюсь. Э, радуюсь. И в ту в то же время, ну, если вдруг где-то я сравню, а вот, например, м, или, например, отдых. Вот кто-то съездил в отдых 4 раза в год. 4 раза в год на море, ещё какое-нибудь там, с ну, такое э экзотическое путешествие. И я, например, сравниваю: а вот мы, например, в этом году, мы не съездили далеко, экзотическое путешествие, а только вокруг по Европе. И даже тут я начинаю, и с одной стороны, ну, нельзя так делать, потому что надо И мой муж, он он мне тоже говорит: "Надо надо быть, уметь вот эту вот практиковать эту благодарность, что что слава Богу, что вообще"
Мгм. Прекрасно. Мгм. Да, м, ловить момент, скажем так, да.
Да. А я ино ну, не то, что я всегда делаю, иногда я сравниваю, и вот, эм, я ощущаю, что вот да, какой-то вот, эм, ведь это даёт даже иногда какую-то чувство неуверенности.
Да да, конечно, сравнение, оно чувство неуверенности однозначно может, э, развить и, м, с ним жить даже, н конечно, некомфортно. Слушай, но по сути вот я, м, э, слушаю, о чём ты говоришь. То есть у тебя вот в жизни очень, э, ну, много ярких моментов происходит и, собственно говоря, хороших моментов, э, которые, возможно, даже другие люди хотели бы, м, иметь то, что ты имеешь, или, э, допустим, вот твой сын, да, у него есть хорошие достижения. Э, то есть по сути как бы из вот этой позиции сравнения, э, тебе как-то вот было бы хорошо, наверное, перейти именно на жить жизнь в моменте и радоваться вот этим вот даже мелким, м, хорошим событиям, которые у тебя происходят. То есть не исключать их из внимания, а вот именно концентрировать своё внимание на всём том хорошем, что происходит с тобой без сравнения с другими: "А как у других прошла подобная ситуация?"
Мгм. Мгм. Вот это, кстати, это хороший такой подход, позиция жизненная, что, а, н смотреть на свои достижения, уметь их ценить, э, уметь их, вот их, э, видеть их. Иногда, может быть, я просто иногда и не замечаю, например. Я для меня, а, я тоже, ся, ловлю на том, что иногда я принимаю вещи такими, как они, э, ну, есть. Принимаю, что take it for granted. Как будто так и должно быть, э, что когда у тебя дети хорошо учатся, и когда у них, э, здоровье, и у самой, вр вроде и здоровье, и, ну, успеваю делать. Но <grunts> и раз, и ещё вот, н а потом раз какая-нибудь пример, эм.
Да, м.
С другой Опять-таки это в моей семье есть, у меня больши много родственников. Э, и вот, например, а вот вот она вот и то, и то успевает, и и, м, и ведёт социальные сети, и недвижимость там. И опять я начинаю сравнивать, думаю: "Лад". И я я еще я я осознаю это. Я осознаю себе, что, типа: "Ну х ну <grunts> прекрати, а". Потому что иногда, я иногда вижу и п негативные какие-то новости, и события у кого-то в жизни. И потом я осознаю, что, Боже, надо всё-таки ценить, быть благодарным, что у тебя есть, а не постоянно сравнивать с другими.
Ну да, конечно. Да. Да, слушай, ну вот, э, ты очень хорошо сказала, что ты это осознаешь, то есть это не просто происходит у тебя уже на автомате, а очень хорошо, что ты, м, стала в принципе замечать это за собой. Ты это сама с собой обсуждаешь, да, и ты осознаешь, и уже даже вот ты выводы я слышу, что ты делаешь эти выводы. А, скажи мне, пожалуйста, а насколько вообще вот важно для тебя, а, когда тебе говорят, вот, что у других там что-то, ну там гораздо лучше, как другие, да, считают. Вот насколько важна вот эта вот оценка ценностей, м, что-то там, э, кто-то поехал в другой, э, город, да, отдохнул или в другую страну, или поднялся по карьере выше, чем ты. Но ведь у тебя есть собственные ценности, вот, твоей семейной, например, да, это очень большие хорошие ценности, в которых ты понимаешь, что в принципе ты сеc ты себя чувствуешь очень хорошо, и ты, э, на уровне, на очень хорошем, и в безопасности, и финансовой, м, стабильности, и семейного какого-то уюта. То есть у тебя вот эти твои моменты, они в принципе, м, достаточно хороши в твоей жизни?
Мгм. Мгм. Ну вот это, слава богу, это всё есть. И й я, ай, й я стараюсь, э н ну вот вот как ты правильно задала вопрос: "Насколько они важны?" Нет, это не важно. Вот это вот всё. Это просто такой вот шум, который подкидывает тебе другие, и м-да. <grunts> В моей семье это есть. Просто это не то, что культивируется, это есть. Когда делятся успехами другим других, а. И такая ещё привычка есть- делиться именно хорошими вещами, а не плохими. Это, с одной стороны, это хорошо. Но вот вот у чувствительных людей иногда вот бывает, начинается сравнивание. И иногда я тоже стараюсь даже вот особо много не делиться чем-то позитивным, потому что, а вдруг у кого-то кто-то так не может. И я иногда ся чувствую, ну, неудобно. Зачем я буду показывать фотографии путешествия или какой-то пое покупки машины, например, когда у другого нету такой возможности? Я чувствую ся неудобно тут и стараюсь, эм, ну, поменьше, только очень-очень близкому кругу, тока своя вот именно, э, семей именно показать, рассказать. Что-то вот в таком ключе, да. На самом деле это не так важно, да.
Да, я поняла. Да. Да, так бывает. Слушай, ага. Да, ты знаешь, я вот подумала, вот ты вот это уже очень, э, осознаёшь так хорошо на глубоком уровне. Ну, наверно, тогда в таком случае я могу тебе дать, э, совет, э, как ты его там оценишь, примешь для себя. Ну смотри, когда в следующий раз ты услышишь, что кто-то тебе говорит: "Ой, а у нас вот так, и это вообще было так классно", и ты вот на 1 секунды, доли секунды подумаешь: "Ой, а у меня такого не было". Слушай, попробуй себя остановить, может быть, даже какую-то установочку себе прописать, её проговорить вот уже несколько раз. Ещё до того момента, как ты м, произойдёт у тебя такой разговор, ты уже установку тебе в голову возьмёшь. Вот просто остановиться на этой мысли и подумать о чём-то своём хорошем. Вот просто даже на другую тему. Кто-то себе сказал об отдыхе, и ты такая: "Ой, а у меня с утра такой завтрак сегодня был с моей семьёй". Ни у кого вот просто такого нету. И уже неважно, о чём там тебе разговаривали. У тебя у самой всё настолько хорошо, что никто вообще переплюнуть твою гармонию даже и не может.
Мгм. М-да. Мгм. Н действительно, это такой хороший подход, позитивный подход, э, который ценит. Я я его постараюсь ввести в свою практику, включать включать, когда у меня включается мой сравниватель, включать вот именно эту практику. Ну, вот спасибо, конечно, те большое, ты меня выслушала, дала такие, ну, хоро хорошие советы, э, мнение своё дала, как как вообще ценить то, что есть что уже есть, а, и хранить это. Спасибо те большое за твоё время и поддержку.
И тебе спасибо, что ты поделилась со мной, доверилась мне. Я уверена, что сравнения у тебя, уровень сравнения, по крайней мере, понизится. Ты будешь ся чувствовать гораздо комфортнее в собственной жизни. Она у тебя такая насыщенная, семейная, красивая. Я надеюсь, что да, мои советы тебе помогли. Но если тебе ещё понадобится поддержка или помощь, ты всегда можешь ко мне обратиться.
Спасибо большое. Пока.